हा, देखिए, मैं अ, काफ़ी दिनों से पक एक परेशानी से जूझ रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मेरा पूरा दिन ऐसे अस्त-व्यस्त सा रहता है, जिसकी वजह से मैं आपके बताऊँ कि मैं नींद भी ढंग से नहीं ले पाता हूँ रात को, क्योंकि ढंग से मैं सो नहीं पाता हूँ। तो सुबह भी मैं कहूँ, ढंग से जग भी नहीं पाता हूँ, समय पर नहीं जग पाता हूँ या कह सकते हैं, जग भी जाता हूँ तो वो आलस-सा मुझे रहता है कि अरे! यार, क्या है थकान-सी महसूस होती है। तो कहीं न कहीं ये मेरे को लग रहा है कि कुछ तो परेशानी मेरे साथ चल रही है, और इसका कहीं न कहीं कोई न कोई मुझे उपचार ढूँढना ही होगा, कोई सुझाव किसी का चाहिए ही होगा। तो मैं यही चीज़ें जानना चाहता हूँ कि मैं क्या ऐसा काम करूँ कि जिससे कि मेरी नींद भी अच्छी हो जाए, रात को समय से सो जाऊँ, या कह सकते हैं समय से ना भी सोऊँ, फिर भी मेरी नींद सही से हो जाए। और सुबह मैं ज अ, जल्दी जागने की आदत भी बना पाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि सुबह जल्दी जगते हैं, तभी कहीं न कहीं हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो आपके हिसाब से म अ, क्या सुझाव रहेगा मेरे लिए कि मैं अपनी ये परेशानी को दूर कर पाऊँ? जी।
जी, मैं समझ गया आपकी जो समस्या है, थोड़ा-सा हटके है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हो कि आपकी जो दिनचर्या के काम कैसे होते हैं, क्या करते हो आप? अगर उससे थोड़ा-सा मुझे ना एक अ एक अ, पता चलेगा कि आपका जो है तनाव किस कारण किस कारण है? जी।
जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि मैं मतलब वैसे बताऊँ किस समय पर उठना का तो वही सीन है जैसे मैं बता रहा था अभी आपको कि मैं उठ तो जाता हूँ 6 से 7 के बीच में अ, और अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो कभी-कभी लेट भी हो जाता हूँ। समय ज़्यादा लग जाता है लेकिन गर्मियों में मेरा उठने का समय होता है 5 बज 5 बजे के बाद और 6 सवा 6 तक मैं उठ जाता हूँ। और फिर उसके बाद दूध लाना होता है मुझे अ, दूध लेकर के आता हूँ फिर थोड़ा फ्रेश हो कर के थोड़ा गर्म पानी पी कर के फिर मैं नहाने चला जाता हूँ। नहाने के आने के बाद थोड़ा नाश्ता किया, पूजा-पाठ की और उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ जाता हूँ ऊपर वहाँ पे मैं अपनी जो भी छोटा-मोटा काम करता हूँ वो करता हूँ। उसके बाद जैसे काम हो सकता है मेरा ऐसा है कि कभी-कभी 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कभी-कभी 2 घंटे में जैसे-जैसे मुझे लोग मिलते जाते हैं बात करने के लिए वो मैं करते हुए जाता हूँ। और कहीं न कहीं फिर मेरा समय वो व्यतीत हो जाता है पर उसके सा बाद मैं क्या करता हूँ भाई मुझे पढ़ना भी होता है, मैं अपनी क्लास भी करता हूँ तो मेरा उसमें भी समय चला जाता है तो ऐसे करते-करते फिर मेरा अगर मैं बताऊँ 12 बज गया 12 बजे 12-1 बजे के आस-पास मेरा अ, खाना खाने का समय होता है। खाना खाने के लिए फिर मैं नीचे जाता हूँ आधे घंटे के लिए खाना खाकर के कोई अगर काम होता है नीचे तो मैं काम करके आ जाता हूँ जो भी है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ जो भी काम होता है वो करने लग जाता हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ मैं फ़ोन भी चलाने लगता हूँ। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो अ, काम भी मेरा ऐसा ही है कि मैं अपने फ़ोन भी चला सकता हूँ उसमें कोई परेशानी नहीं होती है मुझे ल फिर वही अ, ऐसे करते-करते फिर शाम हो जाती है 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ और फिर म फिर से मैं नीचे जाता हूँ और चाय बना कर के नाश्ता ला कर के चाय नाश्ता किया थोड़ा-सा 5-10 मिनट घूमा फिरा और फिर वापस अपने ऊपर रूम में आ गया फिर पढ़ने बैठ गया और कहीं न कहीं फिर अगर कोई और काम आ गया है मेरे को करने के लिए पैसे कमाने के लिए तो वो काम करने लग गए। ऐसे करते-करते फिर रात को 8 बज गए, 8 साढ़े 8 के आस-पास अगर मैं बताऊँ तो फिर खाना वही खाया फिर थोड़ा 5-10 मिनट घूमा और फिर ऐसे करते-करते 10 बज गए और अ, फिर करीब-करीब मैं 10 बजे के आस-पास लैपटॉप छोड़ देता हूँ, बंद कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा लेट जाता हूँ। लेट के अब वही है कि अब पूरा दिन इतना करा था थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए फ़ोन भी चलाने लग जाता हूँ अब वो कहीं न कहीं कभी-कभी होता है आधे घंटे में ख़त्म हो जाए कभी-कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं तो मेरा ऐसे दिनचर्या रहती है।
जी, बिल्कुल। मैं समझ गया आपकी जो समस्या है, किस कारण हो रही है। तो मैं थोड़ा-सा और ये जानना चाहता हूँ क्या ये जो अभी आपका जो अभी जो चल रहा है जैसे कि आपका अच्छी तरीके से नींद ना आना और सुबह जल्दी ज न जागने का कारण ये भी हो सकता है कि आप जो है अ, शायद आप मुझे बता सकते हो ये आज का ही है या इससे पहले भी आपका हो रहा है? मतलब किसी समय से हो रहा है या बिल्कुल कुछ दिनों से होने लगा है? अगर आप मुझे बताएँगे मुझे ये जो है सुझाव देने में थोड़ा-सा मुझे मदद मिल जाए। जी।
जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे ये थोड़ा ठंड का म मौसम आया है, तभी से ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको सुबह मैं जिम भी जाया करता था लेकिन ठंड आ गई तो मैं उठ ही नहीं पाता हूँ, सुबह मन ही नहीं होता और जब की मेरी 1 महीने की फीस पूरी जमा है वहाँ पर। <chuckles> और फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ। फिर मन करता था कि शाम को चला जाऊँगा। शाम को जैसे मैंने बताया कि शाम को फिर मन नहीं करता कि यार सुबह ही चला जाऊँ मतलब वही सुबह शाम, शाम सुबह ये सब चीज़ें चल रही हैं। वैसे गर्मियों में तो मेरा रूटीन अच्छा था मैं सुबह जल्दी जग जाया करता था। सुबह उठ करके जिम भी चला जाया करता था और बाकी के जो भी काम होते हैं मेरे वो मैं करता था। तो ऐसे कहके करके है। बस वही है कि सर्दी का मौसम आ गया तो ये कहीं न कहीं मुझे दिक्कतें अभी से हो शुरू हुई है। अब मैं बताऊँ डेढ़ महीने से करीब-करीब। जी।
जी, बिल्कुल। तो, ये जो अभी मैं आपको जान पा रहा हूँ, आपकी जो समस्या है कहीं न कहीं ये जो है अ, जो आपका, थकावट की वजह से हो सकता है। मगर मैं और भी कुछ जानना चाहता हूँ, कि ऐसा क्या हो गया कि जो अभी सर्दियों में आप बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हो और गर्मियों में बिल्कुल आप उठ रहे हो और बिल्कुल जो आपका नींद का जो है, शाम के जो ओ अ, समय होता है, वो कितने बजे होता है? अगर आप मुझे वो अच्छी तरीक़े से बताते तो मैं अ, आपको बेहतर कोई सलाह देने की कोशिश करूँगा।
हुँ। अ, जी बिल्कुल जैसे आपको पता है, कि सर्दियों में आप रजाई में या कंबल में घुस जाया करते हो रात को, तो निकलने का मन नहीं होता है, तो कहीं न कहीं वो एक कारण हो सकता है मेरे लिए। और कहीं न कहीं देखिए अ, जैसे एक तो कारण यही होगा, दूसरा ये होगा सर्दियों के मौसम में जल्दी उठा ही नहीं जाता है अक्सर मैंने लोगों को भी देखा है, कि वो कितना भी कोशिश कर लें अ, कभी-कभी नहीं हो पाता है, वही मेरे साथ हो रहा है। शाम को तो वो वही जैसा मैं बताया वही मेरा सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन वह सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं नींद ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ। अ, फ़ोन भी चलता है और कहीं न कहीं लैपटॉप भी चलता है, पढ़ना भी होता है और घर के काम भी करने होते हैं, तो थकावट ऐसी मुझे महसूस सी होने लग जाती है। जी।
हुँ, हुँ। जी। ऐसे में मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल आपकी जो समस्या है, समझ आ रही है कि आप जो है बिल्कुल रात को, शायद देर से सोने के एक आदी बन गए हो जिसकी वजह से जिसकी बहुत बड़ी एक वजह ये हो सकती कि आप जो है मोबाइल के साथ अपने समय काफ़ी दे रहे हो। तो ऐसे में अगर आपको मैं एक सुझाव दे दूँ कि, आप अपना जो मोबाइल है बिल्कुल इसको अ, थोड़ा-सा न ये जो इसका जो स्क्रीन टाइम है बिल्कुल कम करें अ, ताकि जो आपकी नींद जो है पहले आप जल्दी सो जाएँगे, तो बिल्कुल आराम हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद जो अ, ये जो अ, क्या कहते हैं आपके दिनचर्या के कामों में थोड़ा-सा आप सुबह जब उठोगे तो कसरत करने जाओगे, जिम जाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से आपको जल्दी नींद भी आ जाएगी। ऐसे में जो दिनचर्या के काम है उनमें भी थोड़ा-सा आप ऐसा कर लीजिए कि दिन में भी अ, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसको हम बोलेंगे कि आप, दिन में जैसे आपने बोला पढ़ाई भी करना है और उसके बाद बाकी चीजें भी करना है। अगर आप आपने अ, दिमाग से थोड़ा-सा काम ले लेंगे कि मुझे तो बिल्कुल एक, एक समय बनाना चाहिए गा पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए और उसके बाद जो दिन बाकी जो जैसे आपने बोला कि कोशिश करता हूँ कि मैं कमाने के लिए भी कुछ करूँ। तो उसके लिए भी अपना एक समय बनाना सीमा समय-सीमा तय कर लीजिएगा, तो तब जाके आपका थोड़ा-सा कुछ अ, ये जो है बिल्कुल ये जो रात का नींद और बिल्कुल सुबह का जल्दी जागना एक अ, अपने आग में ऐसी आदत होती है कि, जो आपको खुद से ही आपको अ, सँभालना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि, जितना जल्दी आप सो जाओगे और उसके लिए जो आप मोबाइल का छोड़ना ज़रूरी है, अगर आप मोबाइल के साथ ही बिल्कुल चिपके रहोगे, तो ऐसे में मुमकिन नहीं है कि आप सुबह जो है सवेरे उठ के फिर आपका जो है जैसे मैंने आपको बोला जिम जाना या जैसे आपका कसरत करना या ज जैसे कोई योग कर रहा है, ऐसे में ये म बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। तो इसके लिए बड़ी बात ये है कि अपना जिम छोड़िए। जल्दी सोने की ब म स सोने का प्रयास करिए और जो है खाना स जो है बिल्कुल आप जल्दी भी अगर खाएँगे, रात का खाना जो है बिल्कुल जल्दी खाएँगे तो ऐसे में आपको अच्छी खासी नींद आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है और एक कारण ये भी है कि शायद आप जो है अ, अपनी जो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा-सा समय भी ज़्यादा गुजारते हैं, जिसकी वजह से ये कारण भी हो सकता है कि आप जो है दोस्तों के लिए जैसे आपने बोला कि मैं शाम को 5 बजे अपने दोस्तों के साथ टहल जाता हूँ टहलने के लिए निकलता हूँ या कोई बाजार में चले जाते हो, तो ये जो है थोड़ा-सा आप कम करोगे, जितना जल्दी देखो जितना जल्दी इंसान सोता है उतनी जल्दी वो सुबह जाग भी जाता है और जितना अपने आपको थका देगा सुबह कसरत में कसरत जब आप करोगे फिर दिन दिनचर्या के जो काम होते हैं आपके वो भी जब करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट आने की वजह से जो रात का है, रात को बिल्कुल आराम से जल्दी सोने की सो जाओगे, तो अच्छी खासी नींद आ जाएगी। ऐसे में सर्दी है वो मैं मान सकता हूँ, मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल देर से सो जाएँगे। देर से सो जाएँगे तो देर से ओ उठना भी अ, हो जाएगा। अगर आपको मैं सलाह दे दे दूँगा तो सलाह यही रहेगी कि आप जितना हो सके जितना हो सके कि आप जो है जल्दी खाना कर खा के रात का और बिल्कुल सुबह जल्दी उठने की अ, जब वो अ, रात को सो जाओगे और कसरत करना और आपने अ, दिमाग को जो है बिल्कुल थोड़ा-सा शांत करने की कोशिश करिए कि क्योंकि अब जो है मुझे लगता है कि कुछ और भी सोचते रहते हो कि कार्य कैसे हो जाएँगे? सुबह जो है जल्दी उठना है। इसकी वजह से बिल्कुल आप देर तक सो अ, जागते हो तो वो बड़ा कारण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, तो आपके लिए यही सुझाव है कि आप अपने मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है बहुत कम करें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी जो स सलाह है, उसे मानूँगा और आशा भी करूँगा कि ये मेरे लिए अच्छी हो। और कहीं न कहीं जो मैं परेशानियों से इतने समय से जूझ रहा हूँ और जो परेशानियाँ मुझे कहीं न कहीं अ, ये एक तरीके से परेशानी ही है मेरे लिए, कि समय पर ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उसे स अपनी ज़िंदगी में लाऊँगा अ अपने समय से उठूँगा और कह सकते हैं, जिम भी जाया करूँगा और जैसा आपने बताया सब चीज़ें करूँगा मैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सलाह आपकी अ, मुझे आपने ऐसे दी है, कि मेरी जगह पे आपने अपने आप को रखा है, उसके बाद आपने मुझे कुछ सलाह दी है, प अ, एक कह सकते हैं, दिल से और दिमाग से सोच कर के। तो, आशा मेरी यही रहेगी कि मैं मैं भी आपकी ये सलाह मानूँगा और कहीं न कहीं जो परेशानियाँ होती हैं, जीवन में, उनमें भी मैं पार पा पाऊँगा। क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें ऐसे ही अ, जब हम सुझाव लेते हैं किसी से और सुझाव आप अपनाते हो, सुझाव लेने से ही कुछ नहीं होता है केवल, आपको कहीं न कहीं सुझाव मानना भी होता है, किसी व्यक्ति का आप सुझाव ले रहे हो जैसे मैंने आपसे लिया, आप शायद मुझसे बड़े हो, तो बड़ों की तो वैसे भी हमें बातें माननी चाहिए, कि जिससे कि हमारी जो परेशानियाँ होती हैं, वो हम अ, कह सकते हैं सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो हम अगर सुझाव लेकर के बैठ ही जाएँगे, तो वो सुझाव किसी काम का नहीं होता है, आपको भी पता होगा। तो मेरे हिसाब से तो आपका सुझाव काफ़ी सही रहेगा, जिससे कि मैं सुबह उठ पाऊँगा, सब चीज़ें कर पाऊँगा जैसा अभी इस किस समय पर सो पाऊँगा और समय पर जग भी पाऊँगा। और जो मेरी चीज़ें खराब़ हो रही हैं, वो भी मैं कहीं न कहीं आपसे अ, कह सकते हैं, आपके सझ सुझाव के तरीके से मैं सही कर पाऊँगा। बाकी अ, आपसे बात करके मुझे अपना अ, कह सकते हैं प परेशानी आपको बता कर के काफ़ी अच्छा लगा। आशा करता हूँ अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी, तो मैं आपसे ज़रूर एक बार पूछूँगा, एक सलाह और लूँगा और धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।